Oui, en ce moment j'ai <sighs> j'ai un peu, bon, c'est pas vraiment un problème, mais je suis très, très frustrée, heu, par rapport à, bah, tout ce qui est démarche, heu, administrative parce qu'en fait, bah, je rentre, heu, d'expatriation, heu, j'étais plus ou moins 30 ans en dehors de la France là et je viens juste de revenir et heu et oui, c'est très, très frustrant, heu, pour tout ce qui concerne les papiers et j'avoue que je <sighs> c'est un peu je rame beaucoup.
Mmh mh. D'accord. Bah je comprends, bah oui, oui, je suis désolée pour toi, surtout si effectivement ça fait 30 ans, heu, que tu ne t'étais pas, heu, on va dire, hem, mise dans les papiers, heu donc, là, tu es en France, c'est ça?
Oui, c'est ça, en fait, je viens de rentrer, mais en fait, par exemple, heu, bon, bah, quelque chose qui est simple pour, heu, <chuckles> la plupart des personnes, c'est la carte vitale, en fait. C'est-à-dire que, moi, heu, j'en ai jamais eu, heu, j'avais bon, j'ai un numéro de sécurité sociale comme tout le monde mais, bon, quand la carte vitale a été mise en place et cetera, bon, ben, moi, j'étais déjà à l'étranger, heu, ce qui fait que là, ben, heu, d'être rentrée, heu, ç
Mmh, d'accord. Mmh mh. D'accord. Mmh mh. Oui.
Heu, beh, en fait, déjà quand on rentre, heu, il y a 3 mois de ce qu'ils appellent de «carence», heu, où on ne peut pas, heu, être, heu, bah, être, heu, voilà, sur le régime et et enf et
Sur le régime, heu, de la sécurité sociale? Oh, je suis dé oh là là, dis donc ça c'est z ouais, non, c'est pas facile.
et voilà, et moi dans mon pays d'ima d'a ve d'expatriation. Heu, on avait des assurances privées, en fait et là, j'ai essayé de trouver, par exemple, une assurance privée pour les 3 mois de carence, mais non, ça n'existe pas donc, heu, c'est c'est super frustrant parce qu'en vrai, on se dit: «Bah ouais, mais s'il m'arrive quelque chose pendant les 3 mois». Bah, heu, je comprends pas ce système, en fait, c'est c'est frustrant, heu, au possible.
D'accord. Mmh mh. Mmh, d'accord. Mmh. Oh, bah oui. Oh, bah oui, j'imagine, hein. Oh là là! Bah oui, non, mais je franchement, là, c'est effectivement enfin, c'est tout à fait compréhensible, heu, ta frustration. Honnêtement, quand tu me tu me décris la situation, c'est vrai que finalement, on pense pas forcément au, heu à ce fait-là, heu. Alors c'est étrange, c'est vrai. Est-ce que, hem, au tu as quand même réussi là, heu, à passer ces 3 mois, heu, sans encombre?
Bah, du coup, comme, heu, j'étais, quand même, un peu inquiète, surtout que, j'avais des rendez-vous médicaux, heu, durant les 3 mois, heu. Puis, en plus, même même si on compte, c'est à 3 mois, mais après le temps que tout se mette en place, heu, ça met encore plus de temps et c'est vrai que j'avais des rendez-vous donc ça m'a un peu, heu, inquiétée. Heu, du coup, je j'ai dû créer ma micro-entreprise, heu, parce que, du coup, à partir du moment où on crée, heu, la micro-entreprise, finalement, on est on est affilié au régime, heu, tout de suite, heu, donc finalement, j'ai dû contourner le problème comme ça parce que sinon, heu, il aurait fallu encore, heu, attendre, heu, mais bon, ceci dit, ça a quand même mis, heu heu, beaucoup, beaucoup de temps, heu, entre le moment de même si j'ai créé la micro-entreprise et on m'a dit: «Bah, à partir de ce jour-là, vous serez couvert» mais en fait, heu heu, il y avait rien, quoi, ça ça met beaucoup, beaucoup de temps à se mettre en marche, hem, et recevoir la la carte vitale, heu. Heu, bah là, je l'ai reçue, ça fait 1 semaine, quoi donc, ça fait <chuckles> ça fait, heu, plus
D'accord. Mmh, bah oui. Mmh mh. D'accord, bon bah Mmh. Mmh. D'accord, ouais, ça fait rien du tout, mais bon. Bah déjà, c'est quand même super que tu aies réussi à trouver une solution, te retourner un petit peu, heu, bravo, hein, bravo à toi, hein. Là, tout le monde n'y aurait peut-être pas pensé, tu vois? À créer une micro-entreprise afin de bénéficier de tes droits sociaux, enfin, c'est c'est super, quoi. Est-ce que tu, mmh est-ce que tu as des gens autour de toi, heu enfin, quelle est ta situation, tu sais? Du point de vue familial, et cetera? Est-ce que tu as des gens qui peuvent t'aider, heu, justement à te reconnecter un peu à la paperasserie, heu, française?
Oui. Mmh, merci, ouais. Bah, en fait Oui, heureusement, bon, j'ai une amie qui habite, heu, bon à 2 heures de chez moi, mais, elle aussi, elle était, heu, expatriée. D'ailleurs, on s'était connues dans le notre pays d'expatriation. Qui est rentrée elle depuis 6 ans, donc c'est vrai que je lui demande beaucoup de conseils, heu, par rapport à ça, mais après, on n'est pas tout le temps dans les mêmes situations. Là, par exemple, j'ai des problèmes de de d'assurance voiture puisqu'i heu, en fait, les assurances ne veulent pas reconnaître, heu, mes années de, mmh, où j'étais assurée à l'étranger, en fait donc, heu, du coup, ils me donnent un tarif, heu, comme si je venais d'arriver et que j'étais jeune conductrice donc ça, c'est très, heu, c'est très frustrant et heu, donc c'est vrai que je demande c conseil, heu, bon, quand je peux à cette amie ou à ma maman aussi qui, heu heu mais par exemple là, pour l'assurance, personne n'était dans mon cas parce qu'elle, mon amie, elle avait une voiture, heu, assez vieille quand elle est rentrée donc heu heu, elle, elle avait pas, voilà, elle l'a pas assurée en tous risques, et cetera, alors que moi, j'essaie donc heu, <chuckles> c'est pas j'essaie de m'y retrouver, mais c'est compliqué quoi, c'est, mmh, c
D'accord. Mouais. Mmh mh. Oh là là, qu'est-ce que c'est ah oui. Mmh. Mmh mh. Oh bah, oui, non, mais je comprends, c'est c'est c'est extrêmement compliqué, c'est vrai alors tout ce qui est assurance voiture, réimmatriculation, par exemple, aussi, <gasps> c'est vrai que c'est des démarches, heu, et on p on n'y on n'y pense pas comme ça et c'est vraiment une fois qu'on y est confronté, qu'on se rend compte à quel point ça peut être problématique, frustrant, chronophage, donc heu, ouais, je te comprends totalement, hein, vraiment, hein, c'est
Ouais. Ça Oui. Oui, oui, puis, ça a tellement pas de sens, heu, hier, j'ai passé l'après-midi à appeler les assurances voitures, on me dit: «Mais vous êtes vous devez payer plus cher parce que vous avez, heu, vous z vous êtes considérée comme jeune conductrice» et j'ai dit: «Mais vous rigolez, ça fait plus de 30 ans que je conduis». <chuckles> Et c'est et c'est dès p c'est c'est, en fait, j'ai remarqué malheureusement, là, enfin, en tout cas, depuis que je suis rentrée que si on rentre pas dans les cases, heu, habituelles, heu, ça devient compliqué, quoi, et donc quelqu'un comme moi, qui a passé toutes ces années à l'étranger, ben, c'est très compliqué parce que parce que, des fois, j'ai des informations mais mais ça marche pas quand même quoi. <chuckles>
Mmh. C'est ça. Mmh mh. Ah, mmh, c'est mais oui, mais oui, oh là là. Mmh. Il faut que tu te réadaptes, heu, bah oui. Oui, oui, non mais je comprends tout à fait, enfin, là se réadapter finalement au fonctionnement d'un d'un nouveau pays, heu, ouais, c'est pas facile, b surtout que voilà, j'imagine qu'en 30 ans est-ce que tu étais dans le même pays pendant 30 ans?
Ouais. Mmh. Heu, non. J'étais 9 ans, heu, en Angleterre et ensuite 20 ans, dans le j'étais aux Émirats arabe unis.
D'accord. Ouais donc tu t'es habituée quand même justement à toute la bureaucratie, heu, de ces z des de surtout enfin, j'imagine de ce 2e pays dans lequel tu as vécu? Donc, hem
Oui. Oui, surtout que c'était très simple. Je dans ce donc j'étais aux Émirats arabes unis, et en fait la bureaucratie est très simple. Il y a pas de bureaucratie, c'est très facile. Tout est très facile, tout est fait r rapidement. Donc je me suis habituée à ça, heu, et et après quand on rentre enfin, voilà, moi c'est vrai que j'avais quitté la France il y a longtemps, et là, on se dit: «Waouh, mais qu'est-ce qui se passe quoi?» C'est on a l'impression que tout est lent et et c'est pas et c'est, ouais, c'est frustrant quoi, c'est alors que par exemple, aux Émirats arabes unis, j'étais, moi, l'étrangère et tout était facile. Là, je suis en France, je suis française, bah comme, voilà, et et comme tout le monde, même comme tous les Français, c'est compliqué. <chuckles> Donc, heu
D'accord. Ouais. Mmh. Mmh. Mmh. Ouais, je comprends. Mmh. <chuckles> Oui, oui, oui, c'est vrai que c'est quelque chose, heu, que les gens, heu, ont l'habitude de dire et les gens se plaignent, hein, souvent de la bureaucratie française, heu, en général. Mais oui, non, non, mais c'est tout à fait compréhensible, mais, heu, tu penses que tu vas quand même, heu, réussir petit à petit à t'adapter? Heu, trouver de l'aide auprès, peut-être, tu sais je pense à il y a certains organismes, heu, qui p qui aident justement pour tout ce qui est paperasse. Heu, dans les mairies tu as des avocats je crois, heu heu, spécialisés qui sont là, à des horaires spécifiques, tu sais justement pour aider.
C'est ça. Mmh. Ouais. Ah! D'accord. D'accord. Ouais, hein, je savais pas ça. Oui, oui, c'est vrai que ça peut être, heu en fait pour l'instant, c'est vrai que j'essaie de de de régler par moi-même. Bon, demander de l'aide autour de moi, les amis ou la famille, mais c'est vrai que v heu, peut-être qu'il faudrait, heu, aller en mairie, ou pour certaines choses, et d avoir de l'aide. C'est vrai que surtout, heu, là il y a les j'ai tout ce qui est concerne impôts aussi qui arrive et je j'y connais rien du tout. Je ne sais pas du tout, heu, ce qu'il faut déclarer, comment ça se passe, donc c'est vrai que peut-être, heu, aller voir en mairie, voir s'ils ont peut-être un service ou ou ailleurs peut-être, ou aux impôts directement, peut-être qu'ils ont aussi, heu, une possibilité.
Ouais. Mmh mh. Oh, bah, oui. Mmh mh. Ouais. Oui. Alors je sais qu'aux impôts, effectivement, tu peux carrément, heu, demander rendez-vous par téléphone si tu tu vois, tu n'as pas la possibilité de te déplacer ou quoi. Donc ça, ouais, ouais, c'est carrément possible. Heu, tu demandes un rendez-vous téléphonique, on te rappelle et la personne en question peut vraiment t'aider donc, heu, n'hésite pas, je pense, heu
Ouais. Ah d'accord. Ah! Ah, bah, c'est validé alors, ouais.
Tu vois? Ouais, si ça c'est si ta ça t'angoisse un peu, si tu redoutes un peu ce, mmh, cette démarche, heu, là, heu, ouais, ouais, heu, n'hésite pas à demander de l'aide hein, je pense que tu tu peux en recevoir hein.
Ben oui, c'est Ah d'accord, oui. Oui, bah oui. Non mais en fait, ça va être une option, parce que c'est vrai qu'en fait je découvre au fur et à mesure, heu, bon ce qu'il y a à faire. J'ai commencé avec tout ce qui était le côté, bah, heu, sécurité sociale, heu, après petit à petit, mais c'est vrai que quand ça quand c'est vraiment nouveau comme là, les impôts par exemple, effectivement il va falloir, hem, demander de l'aide peut-être, heu, voilà des personnes, heu, bah, carrément on va directement effectivement, je regarderai ça, effectivement c'est une bonne idée, de les appeler et voir s'ils peuvent, heu, m'aider. Mmh oui, c'est une bonne idée, merci.
Mmh. Bah oui, j'imagine. Ouais, ouais. Mmh. Mmh, mmh, mmh. Mmh. Oui, oui, oui, en général, c'est vrai que c'est c'est assez, heu, c'est assez efficace pour le coup, je crois hein, aussi au niveau du système des impôts, heu, donc ouais, ouais, ouais. Mais en tout cas, j'espère que j'ai pu t'aider un peu, t'apporter, heu, bah, un petit peu de réconfort par rapport à ça. Moi, je suis sûre qu'il y a pas de problème, tu vas tu vas t'y faire petit à petit. C'est jamais facile hein, je pense de tu sais, de rentrer, heu, dans son pays, même si c'est son pays d'origine, heu, après autant d'années d'expatriation, c'est vrai que ça fait un peu un peu drôle hein? Mais heu
D'accord. Ah, ça serait bien alors. Oui, heu, tout à fait. Ah, bah oui. C'est, oui, c'est ça fait drôle et puis oui, c'est ça qu'on comme je disais, c'est pas c'est pas facile directement quoi alors que, mon mon autre pays, heu, de enfin mon pays d'expatriation, heu, je me suis habituée quoi à ce que ce soit facile donc, heu, effectivement, il faut trouver d'autres outils maintenant pour, heu pour, heu, bah, pour, heu, voilà, pour avoir de l'aide. <chuckles>
Bien sûr. Bah oui. Bien entend bah c'est normal, ouais, ouais. C'est ça. Ouais. Mmh mh. Non, mais tu vas y arriver, moi, j'ai aucun doute là-dessus. De toute façon, heu, moi me tu as toutes les tu as toutes les armes là de ton côté. Enfin, ne t'inquiète surtout pas hein. Mais oui mais oui, ça va aller, t'inquiète pas et puis surtout, tu n'hésites pas si tu as besoin. OK?
Ah ben! J'espère. Oui, je vais faire au mieux. Ouais, bah merci beaucoup en tout cas de de m'avoir écoutée et de tes conseils. C'est vrai que ça me permet de d'y voir un petit peu plus clair, j'avoue.